والله يعني ده سؤال بصعوبة الأغاني، يعني أنا، لو حطيت معايا الأطلال، لو حطيت معايا غدًا ألقاك، لو حطيت معايا، آآ، وِلد الهدى فالكائنات ضياء، يعني أ أنا ما باحِسش إن هي قصائد، يعني أنا ما باحِسش إن دي، قصائد معمولة بالوزن والقافية والصور الشعرية، من كتر ما هي لمّا لمّا اتخيطت كده مع المزيكا، بقت في حتّة تانية، بقت في حتّة تانية.
آه. آه. آه. فاهم. عندك قصّة عندك مثلًا ما عندك مثلًا ب ب بمناسبة كُنت قُلت غدًا ألقاك، عارف مثلًا قصّة الأغنية ديّة، عارف يعني إيه الظروف اللي اتنشأت فيها وألحان مين و وكتبها وكده؟ <sniffs>
لأ، بصراحة ما عنديش القصّة دي بس بتاعة مثلًا ال القلب يعشق كل جميل، أنا فضلت يعني أنا ال الوقت اللي أنا سمعت فيه الوقت القلب يعشق كل جميل، أنا كنت في الفترة دي باحاول شويّة، إن أنا يعني إيه، أحافظ على علاقتي بربنا وإن أنا يعني إيه، أ أرجع لربنا شويّة أكتر، فكنت باحاول أفصل شويّة من الأغاني والكلام ده، فلمّا حد كان بيسألني بالصدفة، بالصدفة كنت الكلام ده زمان أوي، إذا كان عندي الكاسيت كان ذ لسّه شرايط الكاسيت، لو عندي الكاسيت بتاع الأغنية دي، قلتُ له: "لأ، أنا عايز أبطّل في الرومانسيّة." قال لي: "مين اللي قال لك إن القلب يعشق كل جميل، رومانسيّة؟" قلتُ له: "القلب يعشق كل جميل، وياما شُفت جمال يا عين هاتبقى بتتكلّم عن إيه؟" قال لي: "طَب، بُص أنا مش هأحرق لك الموضوع." آآ، آآ، أنا هاحاول أشوف الأغنية.
آه. امم. امم. امم. امم. امم، فاهم. آه، قال لك اسمعها وأنت هتكتشف. طَب ولمّا سمعتها بقى، حسّيت ب سمعت اكتشفت إيه بقى؟
بالضبط. ياه! يا يا أ أ أم عمري ما تخيلت مع البداية دي والدخلة دي، إن هي أصلًا بتتكلّم عن علاقة العبد بربنا. لأ، لأ، لأ، لأ، لأ، لأ، لأ، إ إ إ جدًا. أ أ أنت مش متخيل. <chuckles> أنت
آه، آه، بجد؟ آه، يعني، أغنية يعني يعني، تتجلّى فيها يعني آه.
آه، لأ لأ، واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم، يعني بُص، يعني ال لأ لأ لأ، الموضوع يعني لا يعاتب اللي يلوم، ولا في طبعه اللوم. لأ، يعني واحد كلام يعني أيوه، يعني هي بتتكلّم عن ربنا، ب ب ب بطريقة وعن التوبة، طاوعني يا عبدي، طاوعني أنا وحدي، آآ، إنّي أنا اللي اللي سويتك من غير ما تتكلّم وأنا اللي أعطيتك من غير ما تكلّم لأ، الموضوع <tsk> لأ لأ لأ، يعني في حتّة تانية خالص يعني.
امم. امم. امم، ولمّا تجلاني أيوه، صح. أيوه فعلًا، فعلًا، فعلًا. آه، طاوعني. امم. الله!